Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wie geht es dir?
Hallo, mir geht's so weit gut und dir?
Ja, so weit, so gut. Nicht so viel geschlafen, nicht gut geschlafen, aber sonst muss, ne?
Okay, mhm. Freut mich zu hören, ja, dass dir gu
Ja.
Fußball geschaut.
Wie bitte?
Hast du gestern Fußball geschaut, dieses Spiel gegen gegen Frankrei Ja, genau. Mhm. Okay, dann gehe ich
Ne. Frankreich, Deutschland? Ne, habe ich nicht geguckt. Ich weiß nur, dass die gespielt haben, weil ich im Krankenhaus war und mein Opa das grad geguckt hat.
Ja. Okay.

Ja. Was ich noch richtig spannend
Tja, ich konnte das nie nachvollziehen, ne, außer natürlich ich habe natürlich WM und EM habe ich geguckt, meistens, auch nicht immer.
Ja.
Ähm, aber ja, also, wie gesagt, es hat mich nie wirklich gecatcht.
Gut. Wenn's uns Deutschen dann so so früh raushaut, ne? Also, das war mal richtig ja, also, das war wirklich jetzt erst die letzten Jahre, als ich ja, also, natürlich war's mal richtig spannend so 2000, ne, 14, wo wir dann, glaube ich, auch Weltmeister wurden. Also, das da ich glaube, da war jeder im Fußballfieber, dann auch mit dem Public Viewing.
Finde das nur peinlich. De ich war ich war ich war sehr happy, als Italien Weltmeister wurde und habe die Deutschen ausgelacht.
Mhm, okay.
Schadenfreude und so
Ja.
die war da gang ganz groß. <snorts>